Ừm. Có vẻ là nó cũng không hẳn là lớn đâu bạn ạ. Ờ, ờ, khi mà mình, ờ ví dụ mình đi mua một cái món đồ nào đó, đó, khi mà lần đầu mình vừa ra ấy, đó, thì mình mua xong mình ngoảy đít mình đi à, ờ, tại vì ở quê mình là như thế mà, ờ, mua xong là thôi là đi, chứ không kiểu, mình thấy ở đây nói chung người ta rất là coi trọng cái việc ăn nói, đó, đối xử lịch sự với nhau, đó, khi mà mình mua xong món đồ nào đó thì mình cũng phải cảm ơn, ờ, người bán, cũng như là người bán cũng cảm ơn lại người mua. Đó, ừ, thì nó rất là tôn trọng nhau ở chỗ đấy. Ờ, thì, ờ, lần nói chung là, ừm, cái đợt đấy xong rồi á, cái, ờ, cô bán hàng cô ấy cũng gọi mình lại, cô ấy bảo là "Con ơi, lần sau mà con mua đồ gì cũng, ờ, mua xong cũng đừng có, kiểu, ờ, quay đi như thế." Đó, ý là cô ấy cũng góp ý cho mình thôi. Đấy, thì mình cũng nhận ra cái lỗi sai mình ngay từ đấy. <laughs>
Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. À! Ừm. Mình hiểu, mình hiểu. À! Hiểu, hiểu, hiểu. Ừm, vậy cũng tốt mà. Ừm, tính ra là cô ấy cũng giúp bạn, đúng hông? Ừm, ô kê.
Ừ. Đúng rồi. Ừm, mình thấy cũng cũng, nh nhưng mà mình ừm, thực sự là mình cũng thấy sốc. <chuckles> Tại vì nhiều khi á, ừm, cô ấy nhắc như thế mình biết là có ý tốt, nhưng mà đôi khi mình cũng lo lắng, tại vì á cái giọng Bắc ấy, đôi khi người ta nói rất là bình thường nhá, nhưng mà nghe nó nặng lắm. Ờ, không hiểu sao. <laughs>
À, trời ơi! Thật ra thì cái đó là về cái văn hóa khác biệt cũng như là cái cái cách mà nói chuyện nó khác biệt, nên là bạn cũng không có nắm rõ được là không biết là như vậy nghĩa ý nghĩa của họ sâu xa là như thế nào, đúng hông? Ừm, cũng khó ha, cái này cũng khó. Thôi thì, ờ, mình hỏi thêm một cái nữa để mình rõ nắm rõ cái tất cả rồi mình cho bạn những cái lời khuyên để bạn thay đổi được cái vấn đề này nè. Thì á bây giờ á là bạn muốn sau khi mà nói chuyện với mình xong là bạn sẽ biết về cái vấn đề gì nhiều hơn? Mục tiêu của bạn là, hả, có thể tránh được hết tất cả những cái lỗi liên quan tới là s khác biệt phong tục văn hóa hông? Hay là bạn có muốn là mọi thứ sẽ t kiểu là nó ổn dần, ổn dần, ổn dần, học từ từ, từ từ, hay là bạn chỉ muốn cơ bản là bạn muốn tự tin hơn khi mà bạn nói chuyện với người khác, hay là ăn cơm, hay là b làm bất cứ thứ gì với những người ở miền Bắc?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm, đấy. <laughs> Ừm. <chuckles> À!